هو أنا عملت حاجة شَبه كده، بس هي مش بالضبط إن أنا جبت حاجة جديدة مختلفة، أنا عادةً باجيب باحاول أجيب آآ حاجات طول الوقت، فاللي أنا عملته إن أنا عملت restyling للحاجات اللي عندي، بس الخوف كُلّه في موضوع ال الألوان، أنا نِفْسي أغيّر الألوان اللي أنا باجيبها، زهقت فعلًا من ألوان الدولاب بتاعي. أنا كل اللي أنا عملته إن أنا عملت آآ يعني تباديل وتوافيق مختلفة عن الطبيعي اللي أنا باعمله. يعني الجاكيت مثلًا الفُلاني عادةً بالبسه مع ال الحاجة الفُلانية لأ، أنا بقيت ألبسه في حاجة تانية بطريقة تانية. بالضبط، عملت restyling حتّى للشكل الطرحة، آآ بس مش بعيد أوي عن اللي أنا باعمله. آآ بس أنا حاسّة إن أنا هاحس أكتر بالتغيير وقت ما أختار ألوان تانية بقى و وأدخـُ وأدَخَّل دولابي ألوان جديدة، اللحظة دي تحديدًا اللي خايفة منها بقى من صحابي.
إمم. حلو برضه. ط إمم. جرّبت حاجة تانية، أيوه. كويس ج حلو. طي إمم.

طيب أنتِ ممكن برضه تاخدي اللي هو 2 من أصحابِك أو حد يبقى معاكِ وهو وأنتِ بتشتري الألوان الجديدة اللي أنتِ بتتكلمي عليها دي، فهُم يبقوا بيع بدل ما أنتِ تجربيها مرة واحدة وتفاجئيهم، ممكن يكونوا هُم بيختاروا معاكِ في الmall والّا في أي حاجة إن هُم يبدأوا، وتقولي لهم: "أنا عايزة ألوان تانية." وبتاع وكده من باب إن أنتِ بتستشيريهم، فهُم في نَفْس الوقت هُم اللي هيبقوا بيختاروا، هُم اللي هيبقوا بذوقهم، فهُم قُدّام لمّا أنتِ تنزلي معاهم باللبس ده أو تبدئي بيها كخطوة مثلًا في طقم واحد أو حاجة، هُم اللي مختارينه أصلًا معاكِ، فما يبقاش في أي حاجة إن هُم يتريقوا أو كده ومن باب التجربة. وتقولي لهم: "أنا عايزة أجيب ألوان جديدة،" والّا بتاع وكده. وفي الmall مثلًا تبدئي تشوفي معاهم يمكن يختاروا لِك فعلًا باليتة ألوان مختلفة عن اللي أنتِ بتلبسيها، وتشوفي ويبقى هو ده بناءً عن رأيهم هُم فأكيد مش هيتريقوا عليه. تفتكري دي حاجة برضه ممكن تنفع معاكِ؟
آه. هو ينفع معايا إن أنا آخد رأيهم قبل ما أروح. بس إن هُم ييجوا معايا، هيقيّدوني تمامًا ورأيي أكيد مش هيبقى شَبَه رأيهم أحيانًا. آآ، هاتكسف إن أنا إن أنا أغيّر رأيهم أو اتكسف ومش و وإن أنا هاجيب على ذوقهم هُم مش ذوقي أنا. أنا عايزة أجيب على ذوقي أنا آآ، ممكن آآ، يعني يعني من فكرتك اللي أنت لسه قايلها دي أدّيهم و يعني إيه، آمم، فكرة على اللي أنا هاعمله.
امم، مفهوم.
أقول لهُم: "إيه رأيكم أنا هاجيب مثلًا ألوان كذا أو إيه رأيكم لو جِبت جاكيت لونه كذا أو كده." ممكن فعلًا أشاركهم، أشوف رد فعلهم على الحاجات اللي أنا في دماغي إن أنا أجيبها، وأشوف إز هُم هيقولوا لي إيه ساعتها أو هيقترحوا إيه أو كده.
إمم. ممكن برضو تبعتي لهم الصور، لو أنتِ مش عايزة إن أنتِ تاخديهم آآ، آآ يعني معاكِ، ويقيّدوكِ زي ما أنتِ بتقولي. أنتِ ممكن تروحي بنَفْسِك وتصوري كُلّ الحاجات اللي أنتِ عاجباكِ، وتبعتيها لهم من باب إن هُم بيختاروا وينقّوا، قبل أما إن أنتِ تشتريها أو إن هُم كده، أو عشان الموضوع ما يقلبش ضحك وهزار وإن أنتِ بتاخدي رأيهم في حاجة. خُدي بالِك برضو لمّا أنتِ تبقي أنتِ بتشاركيهم في القرار، ده هيخلّيهم إن هُم واخدين الموضوع جَد شوية ومش هزار، بالعكس ممكن يكونوا عايزين يساعدوكِ "ويا جماعة أنا في الmall"، مثلًا، "وفي الحاجات دي عاجباني أنتم شايفين إيه ممكن يليق عليّا أو كده؟" وتبقى حاجات أصلًا من إختيارِك أنتِ.
إمم. أنا عجبِتني الفكرة دي، والله إن أنا أشاركهم الرأي. يبقى رأيي فعلًا- زي ما أنت قُلت كده- بعيد شوية عن إن هُم يكونوا حاسمين معايا يعني إن هو رأيهم هُم اللي يمشي. بس كونهم إن هُم يكونوا معايا فعلًا في الرأي ده هيقلل وطأة إن هو بعد ما يشوفوني بقى بجد في الطقم دوّة أو الحاجة اللي أنا اشتريتها. هي وجهة نظر حلوة عجبِتني بصراحة.
ده حقيقي. تمام جدًا آآ
وأشكرك عليها طبعًا.
أنا موجود طبعًا في أي وقت.
شكرًا، ميرسي.